Con le mie cugine, con 2 mie cugine, che sono sorelle
Okay, e perché "purtroppo"? Questo "purtroppo" mi interessa.
Perché <chuckles> perché loro ascoltano proprio musica che a me non piace, ma proprio assolutamente. E quindi, poi, mi ritrovo lo Spotify sai che, tipo, lo Spotify Wrapped, no, dove ti dice tutti gli alt gli artisti che hai ascoltato di più quest'anno, ehm, eccetera. Io mi sono ritrovata, eh, mi dispiace se ti offendo, casomai è nei tuoi gusti, no, e mi sono ritrovata per tipo 2 anni di fila, top artista ascoltato, Gigi D'Alessio e quindi ora no. Perché io ascolto musica.
<chuckles> Sì? <tsk> No, diciamo che non è nelle mie corde.
Ah, meno male, mi fa piacere, sinceramente. Ehm, e quindi apro Spotify e mi trovo sempre questa cosa, mi sento sempre loro che ascoltano Gigi D'Alessio, musica neomelodica e io dico: "No, <chuckles> ti prego." <inhales>
No. <laughs> No. <inhales> La neomelodica no, per favore. <chuckles> <inhales>
Eh, sì. Eh, sì. Loro, non lo so, sono sono pazze per questa tipologia di musica. Io, figurati, che uno dei miei generi preferiti è il rock e il metal e ascolto quando vedo quello dico: "Oddio, no." E quindi No. <chuckles> Poi, artista preferito, dopo che io mi ascolto, veramente, cose su cose e dico: "Non ci posso credere."
Di nuovo. <scoffs> Di nuovo. <chuckles> Effettivamente sono generi totalmente diversi. Tra l'altro, prima, mi hai nominato i Red Hot Chili Peppers, uno capisce bene che non sono generi lontanamente paragonabili.
E, sì.